Bạn ơi, ờ, thì thực ra ấy, là 1 tháng trở lại đây là mình cũng đang, à, lập nên một cái chi tiêu nhất định rồi. Đó, là có khoản tiết kiệm này, khoản ăn này, cũng như là khoản ở tất cả mọi thứ, có khoản chi tiêu là bọn mình, mình với người yêu mình đều, à, à, cho vào hết. Đó, nhưng mà, trời ơi, bọn mình lập ra, ờm, 1 tuần là chi tiền ăn là 500 nhưng mà á, ờ, bọn mình cứ thèm mấy cái món đồ mà như kiểu gà quay này, gà nướng này xong rồi á, đi ăn Dookki này các thứ đấy, cho nên là á mới 2-3 ngày đầu bọn mình á, hết sạch 500.000 đấy.
Ừm. Rồi. Ừm. Lố ha. Ừm.
Ờ, nó quá lố đi, xong rồi á, mấy ngày sau mình lại xén qua những cái tiền khác. Thì thực sự là mình nhận thấy rằng là bọn mình không có kỷ luật gì trong trong cái cái chi tiêu này hết á. Ờ, thì không biết là bọn mình nên thay đổi như thế nào để nó phù hợp đây hả bạn?
Ừm. Ừm. Cái cách mà bạn đang chi tiêu thì thật sự mà nghe nói thì nó cũng cảm thấy là nó hơi nó hơi đau ví, đúng không? Có nghĩa là, ờ, khi dùng tiền bạc một cách thoải mái như vậy thì chắc chắn là cái cái cái quỹ tiền bạc nó cũng sẽ dễ bị eo ngọc. Rồi, thì ngoài cái, gọi là, cái chi tiêu, cái, kiểu như là, hằng ngày của bạn theo một cái cách là nó khá thoải mái, có nghĩa là thèm thì có thể là mua ăn, đúng hông? Thì vậy thì nếu nha, nếu như mà nói về 1 tháng đi, thì cái, gọi là, cái-cái cái mức chi tiêu của bạn nó có được chia ra rõ ràng hông? Ví dụ nha, là cái chi phí cố định nè, rồi cái chi phí dự trù, chi phí dự phòng và cả những cái chi phí phát sinh chẳng hạn, thì bạn có chia ra rõ những cái hạng mục như vậy hông?
<chuckles> Đúng rồi ấy. À, ờ, cái khoản mà chi tiêu dự phòng ấy bọn mình chưa có bỏ, chưa có có có thiết lập cái đấy. Mà thực ra là ừ, ờ, miễn có cái khoản nào là có tiết kiệm này, có ăn này, nhà mình cũng có nuôi một con mèo nữa, là đồ ăn cho mèo này. Đó, xong rồi những cái đấy thôi. Và
Rồi, minh hiểu. À.
Nói chung là, bọn mình cũng cũng sẵn hết rồi, nhưng mà đôi khi là là ăn uống mà <laughs> không kỷ luật một tí nào, xong rồi, a, ờ, bọn mình còn đang đang đang tính rút, ơ, hạn bớt cái tiền tiết kiệm ra để tiêu đây này.
À, nói chung là bây giờ bây giờ chuẩn bị lậm qua tới tiền tiết kiệm luôn rồi, đúng hông? Rồi vậy thì vậy thì với cái cái cái cái quỹ tiết kiệm mà bạn đang có đó thì cái mục tiêu ngắn tiết kiệm của bạn với với người yêu của mình là ngắn hạn hay là dài hạn?
Ấy. Đúng rồi. Ồ, thì thực ra bọn mình cái mục tiêu đấy không, ơ, ở trong đó đều có cả ngắn hạn, có cả dài hạn. Ờ, thì là thực ra là nếu mà để mà nói là ngắn hạn ấy, thì từ đây đến Tết là bọn mình có, ờ, tiền để chi tiêu Tết này cũng như là biếu bố mẹ. Đó, ờ, còn nếu mà dài hạn thì bọn mình cũng đang phân vân, cũng đang, ờ, cân nhắc là bọn mình nên đầu tư về, à, về đất các thứ hay không? Đó, ừm, ừm.
À. Có nghĩa là bạn và người yêu cũng đã có những cái mục tiêu nhất định cho cái cái tiền tiết kiệm, cái quỹ tiết kiệm của mình rồi ha?
Đúng rồi. <chuckles>
Ừm. Rồi, vậy thì bây giờ mình nói về cái cái cái nguồn thu nhập đi. Thì cái khoản thu nhập của của của bạn và người yêu của bạn thì hiện tại là mỗi tháng nó rơi vào khoảng bao nhiêu?
Ờ. Thì để mà nói, ừm, trung bình đi, trung bình thì 1 tháng hai bọn mình sẽ cộng lại là tầm, à, 30 bạn ạ. Đó, tại vì cũng đang là mình đang là sinh viên năm cuối và người yêu của mình cũng cũng đang, ơ, còn còn còn ôn để thi vào, ờ, ngân hàng các thứ ấy, cho nên là cũng không có nhiều thời gian, với cả là, ừm, nói chung là bọn mình cũng đang bất cập về cái vấn đề đấy thôi và 2 đứa cũng đang, ơ, ờ, ờ, kiếm tiền online chứ không có một cái công việc cố định nào.
À, mình hiểu. Ừm. Rồi, ô kê, hiểu. Có nghĩa là cái nguồn thu nhập của 2 bạn hiện tại nó vẫn chưa có quá ổn định. Đấy, vậy thì vậy thì nếu như mà, ừm, nói về ừm, nói tới cái mức, ừm, thu nhập là 30 triệu của cả 2 người, thì trong 1 tháng cái những cái chi phí mà nó cố định, nói ví dụ như mình ví dụ như tiền nhà nè, rồi tiền hóa đơn nè, rồi tiền ăn uống nè, rồi kiểu cả như là tiền, ờ, gởi về bố mẹ hai bên chẳng hạn. Đó, thì cái mức chi phí mà bắt buộc là, à, cả 2 phải chi tiêu trong 1 tháng là nó khoảng bao nhiêu?
Đúng rồi. Ồ, mình thấy là cũng nhiều đó nha. Riêng tiền mạng, tiền điện nước, tiền phòng là đã 4.000.000 rồi này. Đó, ừm, 4.000.000, xong rồi tiền ăn theo từng tháng, à, theo từng tháng, có nghĩa là, chắc là, à, 3.000.000, à, ba triệu tiền ăn, là cũng 7.000.000 rồi này. 7.000.000, xong rồi, a, ừm, thế là biếu bố mẹ các thứ thì bọn mình chỉ có, ờ, một cái khoản cố định là là là biếu bố mẹ là vào một cái thời gian nhất định thôi, chứ không theo từng tháng bạn ạ. À, với cả ngoài ra bọn mình cũng đang trả một cái khoản trả góp nữa, trả góp xe, ừ, đấy, cho nên là chắc trong tầm 10.000.000 đấy bạn ạ.
À, 4.000.000. Rồi, 3.000.000 tiền ăn. À. Rồi, ừm. Ừm, có nghĩa là cái khoản chi phí cố định nó cũng sẽ phải tiêu tốn hết của 2 bạn là khoảng chừng, ờ, 30-35% cái chi cái cái thu nhập ha?
Đúng rồi, 1/3 đấy.
Ừm, rồi, rồi, ô kê. Rồi, bây giờ nói về cái câu chuyện là ăn uống trước đi, ăn uống mà, kiểu như là, thoải mái của 2 bạn kìa. Thì bạn chia sẻ như ban đầu đi, thì trong cái những cái trường hợp như vậy đấy, thì cái việc mà cả hai muốn ăn những cái món ngon đó, vậy th chỉ vì đơn giản là chỉ vì là, à, thích ăn rồi mình ăn thôi, hay là có, a, cái lý do nào nó cụ thể hông á? Ví dụ như là 1 trong 2 stress chẳng hạn nè, hay là, kiểu như là, thấy khuyến mãi rồi muốn mua, kiểu kiểu vậy?
<laughs> Thì thực ra ấy, là khẩu vị của hai bọn mình rất là giống nhau, và cùng thích những cái món ăn giống nhau ấy. Đó, cho nên là không phải là theo một cái cảm xúc cũng như là ngày lễ gì mà bọn mình ăn đâu. Đương nhiên là những cái ngày lễ thì đôi khi bọn mình cũng có thể nấu ăn ở nhà, nhưng mà
Ừm. À.
Cứ cảm xúc là cứ thấy thèm ăn là bọn mình cứ mua à, bọn mình không suy nghĩ đâu. Đó.
Ừm, có nghĩa là thích thì, ừm, người mua muốn ăn thì mua thôi, rồi, ô kê, đơn giản, dễ hiểu. Ừm, rồi, vậy thì, ừm, ngoài cái việc ăn uống thì, ừm, bạn có cảm thấy là, à, có những cái khoản chi tiêu nào mà nó, gọi là, nó nó nó nó không có phù hợp trong cái trường hợp này hông? Ví dụ như là, ờ, mua sắm quần áo, hay là, à, những cái việc chi tiêu như là ch đi chơi chẳng hạn, đấy, thì bạn có nhận ra cái cái cái khoản nào nó không phù hợp hông?
Ừm. <chuckles> À. Thì thực ra ấy, là nói không phù hợp thì nó cũng không phải, ờ, theo từng tháng là bọn mình có chơi cùng với môi một nhóm bạn là á, ờ, từng tháng sẽ có tổ chức 1 ngày để mà, à, trong tháng đó ai sinh nhật thì tổ chức ăn uống với nhau ấy. Đó, ừ, với cả là những cái khoản, ờ, theo từng tháng bọn mình có thể hết dầu gội này, hết nước rửa bát này, xong rồi hết cái gì đó, thì bọn mình sẽ mua vào những cái món món đồ mà nó phục vụ cho cái cái cái, a, căn nhà của bọn mình ấy. Đó.
À, ô kê. Ừm. Có nghĩa là, à, những cái khoản chi tiêu thì nó cũng sẽ có những cái, à, những cái cái mục tiêu nhất định, đấy, ô kê. Rồi, ừm, thì qua cái câu chuyện của của bạn á thì mình sẽ có một vài cái gợi ý như thế này, thì mình hi vọng nó có thể giúp cho bạn là có được cái tính kỷ luật trong cái việc mà bạn chi tiêu và cũng như tiết kiệm của mình ha. Rồi, thì đầu tiên á, thì, à, như mình cũng đã chia sẻ từ ban đầu, có nghĩa là, ờ, với những cái, ờ, chi tiêu khác nhau, thì nó sẽ có những cái, ừm, cái cái cách để mà quản lý khác nhau. Thì đầu tiên đấy, với cái ngân sách, cái thu nhập của cả 2 thì trong 1 tháng từ 30.000.000, thì với 30%, 1/3 số tiền đó sẽ dành cho những cái chi phí cố định. Thì với 60% còn lại, bạn có thể là chia ra cho từng cái ngân sách, cho từng cái quỹ, từng cái hoạt động khác nhau. Mình ví dụ nha, thì với 60% còn lại, bạn hoàn toàn có thể chia 20% cho cái việc tiết kiệm, là cả dài hạn và ngắn hạn, và cái tỷ lệ giữa dài hạn và ngắn hạn sẽ tùy thuộc vào cái mức độ của cái từng cái cái mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn của bạn nha. Ví dụ như là hai mươi phần trăm nó sẽ chia sẽ chia ra 5% cho ngắn hạn, 15% cho dài hạn. Thì với cái quỹ ngân sách tiết kiệm này, bạn sẽ hoàn toàn không chạm tới đến khi mà bạn đạt được tới cái mục tiêu mà bạn mong muốn, bạn hiểu hông? Đấy, rồi, ô kê. Rồi, thì với 40% còn lại thì bạn có thể dành ra 10% cho một cái quỹ được gọi là quỹ khẩn cấp. Thì cái quỹ này, cái mục đích của nó sẽ dành cho sử dụng cho những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là hư xe nè, à, bệnh tật, hoặc là có những cái đám tiệc, ừm, đột xuất. Đấy, thì khi những cái trường hợp đột xuất nó xảy ra thì bạn sẽ dùng cái quỹ này. Và với phần 30% còn lại, thì đó chính là cái quỹ mà phát sinh, bạn có thể dùng để mà, ờ, ăn uống, mua sắm hoặc là, ờ, vui chơi cùng với bạn bè, người thân ở trong cái khoảng thời gian trong 1 tháng đó. Thì khi mà bạn đã chia ra rõ ràng cái ngân sách rồi á, thì cái cách mà bạn sử dụng nó cũng sẽ dễ dàng hơn và còn tránh những cái trường hợp là bạn phải xài lậm vào cái tiền tiết kiệm. Thì những cái cách này nó có phù hợp với bạn hông?
Đúng rồi. À, rồi. À! Ồ! À, mình hiểu rồi! Ừm. Ơ! Hay nha. Ừ, cà ờ, những cái cách của bạn ấy nó cũng rất là dễ dễ làm này. Nó cũng rất là thực tế mà đôi khi nò nó cũng tạo ra cho mình một cái kỷ luật nhất định nữa, là thay vì mình cứ bỏ vào một cái khoản nó, ờ, to hơn mà mình không có cái khoản dự trù, thì mình chỉ trích ra tầm 20% ở đó và nó phải ở ở trong đó, mình không nên là lấy ra để làm cái gì cả. Mình có một cái khoản dự trù rồi mà, đúng không? À, hay nha! Mình sẽ làm cái cách này như mà bạn như như bạn giới thiệu cho mình, hay quá.
Ừm. Chung chung, ừm. Ừm. Đấy, chính xác là như vậy. Ừm, rồi. Ô kê, thì với cái cái cách mà đưa ra những cái, gọi là, những cái quỹ, những cái ngân sách nó rõ ràng như vậy, thì bạn có thể là duy trì cái thói quê là quan sát cũng như là, à, kiểm tra cái tiến độ mà mình đã hoàn thành. Ví dụ như là, à, cái tháng này bạn, ơ, đã gởi vô cái cái ngân sách tiết kiệm đó nhưng mà bạn không có đụng tới nè, rồi tháng sau bạn cũng hoàn thành. Thì bạn có thể là đặt cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như là cứ 1 tháng hoàn thành như vậy thì cả hai sẽ đãi nhau một cái bữa ăn mà nó, gọi là, nó đúng như sở thích của hai người. Thì 2 tháng thì sẽ cho cả hai mua một cái món đồ gì đó cả hai yêu thích, đấy. Thì bạn đặt ra những cái mục tiêu nhỏ về cái việc tiết kiệm, và kèm theo đó là những cái cách khen thưởng sao cho nó phù hợp, thì cái cách này á, nó sẽ duy thứ nhất là nó sẽ giúp cho bạn duy trì được cái động lực, là duy trì được cái thói quen tiết kiệm là một nè. Và thứ hai á, là nó cũng sẽ giúp cho bạn tránh đi cái thói quen là cứ muốn ăn là phải muốn ăn là là mình mua mình ăn, muốn mua đồ là mua đồ. Tại vì á là bạn sẽ có cái mục tiêu là "Ô kê, để mà có thể là ăn được cái món này, mình có thể là hoàn toàn hoàn thành được cái mục tiêu này trước, rồi sau đó mình sẽ có món ăn. Mình muốn ừ, mình muốn mua cái này thì mình phải hoàn thành cái điều điều này." Đấy, chính cái việc mà nó kích thích cái cảm xúc của bạn và nó tạo cho bạn được một cái thói quen về cái việc tiết kiệm á, thì nó sẽ giúp cho bạn bớt đi cái chuyện là chi tiêu theo cái cảm xúc một cách cảm tính hàng ngày, đó.
Á, à! À, trời ơi, hay quá! Đúng ha. Thay vì, ờ, coi như là những cái bữa ăn đấy là cái nhu cầu của mình, thì mình coi như là những cái món ăn mà mình thích ấy là nó là một cái phần thưởng khi mà mình hoàn thành một cái gì đó, đúng không? À, trời ơi, cái này được nha! Những cái lần mà mình bọn mình thèm ăn chắc là bọn mình cũng sẽ nán lại để xem là, ờ, bọn mình đã hoàn thành cái mục tiêu nào đó rồi, và bọn mình sẽ tự thưởng cho bản thưng, ừm, của hai bọn mình vào cái ngày đó. Ừm!
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm. Đấy, chính xác là như vậy. Thì ngoài ra thì, ờ, nếu như muốn tiện lợi thì bạn cũng có thể là dùng những cái công cụ hỗ trợ cho cái việc là, à, theo dõi chi tiêu. Thì nó có thể là những cái ví, gọi là, ví điện tử, ví dụ là, ừm, cụ thể là ví Momo hay là Zalo Pay chẳng hạn, đấy. Thì nó có những cái công cụ nó giúp cho bạn là theo dõi được cái việc chi tiêu và cái cách dùng tiền của bạn. Thì điều này nó sẽ giúp cho bạn là dễ dàng nhận ra là cái việc nào mình chi tiêu tốt và cái nào mà kình cần mình cần phải chỉnh sửa nữa đó.
Ừm hưm. Ồ, đúng nha. Có nhiều khi là mình cứ tiêu tiền là mình không biết tiền chạy đi đâu ấy. Chắc là mình cũng phải, à, dùng những cái ứng dụng đó để theo dõi thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều đưa ra cho mình á nhất rất nhiều cách, ưm, hay nha! Cảm ơn bạn nhá.
Ô kê, bye bye bạn.
Bye bye.